باقول لِك إيه، أنا عندي مشكلة كده يعني ب ب تكاد تكون يومية بالنسبة لي، أو يعني بالكتير أوي يوم ويوم، ده لمّا إيه باحس إن أنا دايمًا مضغوط، باحس إن أنا الالتزامات واخدة كُلّ وقتي، باحس إني دايمًا ورايا مسؤوليات، عندي كُلّ حاجة، كُلّ حاجة فوق دماغي، ضغوط، ضغوط، ضغوط، لمّا فعلًا ما بقيتش إن أنا ليّا وقت لنَفسي خالص، ليّا وقت لراحتي، ليّا وقت إن أنا أمارس هواياتي أو أيّ اهتمام شخصي ليّا. فالموضوع ده مضايقني الصراحة يعني وعاوز إن أنا أتكلم معاك في يعني تنصحيني كده لو في أيّ حاجة أقدر إن أنا أعملها، بحيث إن أنا د أقدر إن أنا أوازن شوية بين الالتزامات والمسؤوليات ديّة، وبين بقى إن أنا أدوّر على الراحة والاهتمامات الشخصية ليّا وأمارس هواياتي وكده.
يعني أنا مُتفهمة قدّ إيه إحساس إن الواجبات اللي عليك بتبقى ضاغطاك ومخلّياك مش عارف تمارس هواياتك بشكل منتظم، ده إحساس أكيد مُرهق وبيضايق وبيسبب لك ضغط أكيد في اليوم، بس يعني ممكن تفهّمني كده أنت إيه الالتزامات اللي بتبقى عليك يوميًا؟
إمم. آه. يعني أنا من أول اليوم، باصحى الصبح بدري باروح بقى الشُغل بتاعي، آآ هو الشُغل إيه الروتيني، اللي هو الشُغل المكتبي زي ما بيقولوا. باصحى الصبح بدري على الساعة 07:00 كده ب 07:30 باكون بدأت إن أنا أتحرّك علشان أروح الشُغل أبدأ 08:00 آآ وأفضل بقى من 08:00 لغاية الساعة 15:00. شُغل بقى وطبعًا آآ ضَغَط شُغل وإرهاق، وبابقى إيه، تَعَب طبعًا يعني م بعد كده أقوم مروّح بقى باروح تقريبًا في ساعة، لإن الدنيا بتبقى زحمة. فتَعَب المواصلات طبعًا تاني غير إرهاق الشُغل، فبابقى إيه، مروّح محتاج بقى إن أنا أتغدّى وأرتاح وأهدي كده شوية علشان أفصِل شوية بين الشُغل والإرهاق والتَعَب في كده. لأ، أول ما باوصَل بقى، ألاقي بقى اللي ورايا كُلّه، كُلّه بقي إيه، لأ ده أنت وراك مشوار تروح تعمل كذا، لأ ده المفروض تروح تعمل كذا، لأ ده كذا والاقي البيت كُلّه بقى زي ما يكون مستنّيين أول ما أخُش البيت على طول مشاوير، مسؤوليات، اعمل كذا، عاوزين كذا، عاوزين، عاوزين، لمّا الموضوع يعني بيبقى إيه، ساعات باوصل ل لمرحلة بابقى عصبي جدًا، فم من كُتر الضَغَط ومن كُتر الحاجات دي. وبابقى بالنسبة لي يعني آه، أنا بابقى مثلًا مُشترِك في gym، بابقى محتاج أروح gym، بابقى محتاج إن أنا أرتاح شوية، محتاج برضه ف بعض يوم كده أخرُج مع اصحابي، نقعُد على القهوة، نتقابل، فكل ده ما باقدرش إن أنا أعمله.
تمام. فاهمة طبعًا. مقدرة طبعًا قدّ إيه أنت مضغوط، وقدّ إيه إن أنت بتبقى نِفسك تعمل حاجات تخصّك وتستمتع بها وما بتعرفش من كتر الضغوط اللي حواليك، بس يعني أنت الroutine اللي أنت قُلته لي ده يومي، بيحصل كُلّ يوم، والّا كُلّ يوم بيبقى غير التاني؟ آآ، ي أيامك كلّها في الأسبوع شبه بعض كده بيبقى شغل وبترجع البيت تشوف مسؤولياتك فيه، والّا هل في أيام مُتَغَيرة؟
بُصّي هو غا تقريبًا كُلّ الأيام أيام العمل، لكن بيبقى في يومين إجازة كده، اللي هُم ما بيبقاش فيهم في الشغل، فاهم، لكن بيبقى إيه آآ، مسؤولية البيت بقى يعني باستمرار تقريبًا، لأن أنا قاعد في بيت عيلة، فكُلّ يوم بقى حاجة شكل: لأ انزل هات أخوك من الدرس، لأ مش عارف إحنا السباكة عندنا بايظة انزل شوف السباك، لأ الكهربائي، لأ مش عارف رُوح شوف مش عارف وصّل عمتك، رُوح مش عارف إيه، ويعني بيت العيلة بقى زي ما باقول لِك بالليل بيبقى إيه مثلًا حد سهران بابقى خلاص آخر اليوم على آخري، عاوز أنام، لأ ده انزل وش خد عربية أبوك وروح وصّل مش عارف فين آخر الدنيا وتعالَ، ف مسؤوليات تكاد تكون يومية، ما فيش إلا إيه يومين الإجازة إيه بابقى مرتاح شوية من الشغل الأساسي بتاعي بس.
تما مسؤوليات كتير طبعًا. فاهماك، طب أم طب أنت فاكر إمتى آخر مرة عملت حاجة لنَفسك، أو أو عملت هواية ليك واستمتعت بيها؟
ياه! الموضوع ده تقريبًا يعني إن أنا أمارس هواية ديًا، م ممكن يعني لمّا بقى أخرج مع اصحابي كده، يعني ممكن مرّتين في الشهر بالكتير أوي، نروح مثلًا في يوم الإجازة، نروح ن نقعُد نلعب في ملعب خُماسي كده، نلعب كورة، نقعُد نضحك، نهزّر. بعد كده نقعُد على قهوة بقى، قليّل جدًا يعني فعلًا آآ، آآ الموضوع ده بيبقى قليّل بالنسبة لي وبالذات ال ال ده أكتر هواية باحبّها إن أنا ألعب كورة مع اصحابي وكده، بحيث إن أنا بالعب بالعب رياضة ومنها ب ب يعني باطلّع طاقتي وبنقعُد نهزّر إحنا واصحابي مع بعض، فبيبقى م بقى يعني حاجات كتيرة كده بنعملها بتفرق جدًا، بس الموضوع ده قليّل يعني يكاد يكون مرّتين في ال في الشهر تقريبًا.
آآ، يعني مِقدّرة طبعًا وفاهمة قد إيه مسؤولياتك كتير عليك و وإن أنت يعني نادرًا أمّا بتاخُد وقت ليك ولراحتك ولشخصيتك، لإهتماماتك الشخصية. بس يعني عملت إيه بقى عشان تحِل المواضيع دي؟ يعني هل إن أنت جرّبت مثلًا تعمل حاجة آآ تخلّيك تعرف توازن بين واجباتك اليومية ووقتك لهواياتك والّا وي عملتها ونَجَحِت والّا ما عرفتش تعمل حاجة؟ يعني إيه اللي أنت مشي ماشي فيه دلوقتي؟
بُصي، أنا هاقول لِك، أنا جيت مرة، يعني إيه، جيت بقى قُلت إيه أنا كنت يومها متضايق أوي من الشُّغل وضغوط، وكنت غ غلِطت في الشُّغل فاتخصم لي، فالمُهم يعني كنت متضايق أوي ورُوّحت، فلقيت بقى إيه، كُلُّه والدتي بتقول لي أنتَ رُوح اعمل مش عارف مشوار كذا، وبعد كده رُوح هات كذا، وروح، وبعدين هات أخوك من الدّرس ووديه، آه، فأنا كنت جاي متضايق، قُلت لأ، أنا مش عامل حاجة خالص، هو ما فيش غيري، أنا مش عارف إيه، أنا ليّا حق أرتاح، أنا مش عارف إيه، وأتعصّبت بقى، زي يعني أ-أ الضغُوط اللي عليّا دي كُلّها طلّعتها بقى إيه في الك الكلام ده، وقعدت إن أنا أزعق والكلام ف حسّيت يعني لقيت والدتي قالت لي خلاص، خلاص، مش ما تعملش حاجة، مش عاوزاك، خُشّ أرتاح. فبعدها، لمّا رُوَّحت بقى
كالعاده يعني. إمم. حسّيت أكيد وقتها إن أنتَ قد إيه مضغوط.
آه، بس أنا بعدها لمّا قعدت بقى مع نفسي، أتضايقت أوي، إزاي أكلِّم والدتي بالطريقة ديّة؟ إزاي إن أنا أزعق مثلًا؟ طب ما هو لو أنا لو لو يعني مثلاً والدتي تخلِّيني اعمل كده علشان أنا المسؤول من البيت، فلو أنا ما عملتش الكلام ده، طب ما هي يبقى أنا ده يبقى تقصير مِنِّي، يعني ورجعت زعلت تاني، وقُلت لأ، و ورجعت حسّيت إنها زعلت مِنِّي، من-من إن أنا زعقت كده، ورجعت أنا فعلاً زعلت من نفسي. إزاي إن أنا أتكلِّم بالطريقة ديّه؟ آه، فللأسف ما عرفتش اللي قال لي على التجربة اللي ح حاولت فيها مانِفعتش معايا، للأسف.
إمم. حسّيت بالذنب، يعني. إمم. طيب يعني أنت محتاج الأول إن أنت ت يعني، آآ، تفهّم نَفْسك صح يعني إيه هو يعني إيه اهتماماتك الشخصية، ويعني إيه أنت ليك هوايات وليك حاجة لازم تبقى حريص عليها، لأن هي دي اللي بتديك النشاط إن أنت تكَمّل بقيّة اليوم وبقيّة الأسبوع عامةً. فلازم تقول لنَفْسك إن وق الوقت لنَفْسك ده ضرورة مش رفاهية، مش لازم تستنى تبقى فاضي عشان تعمل حاجة و لأن ال الوقت الفاضي مش هييجي أصلًا. فنظّم نَفْسك، حاول تقسِّم المهام، حُط في المهام اللي أنت بتقسِّمها فترات للهواية. اليوم طبعًا لازم تحُط لنَفسك فيه وقت راحة، حتى لو كان عندك شغل كتير ومسؤوليات في البيت، أكيد برضو هتعرَف تحط وقت ليك للراحة، وقت تِفصِل فيه مع نَفْسك أنت، حدد أولوياتك دايمًا، آآ، خلّيك مش ملتزم ب بمهام كتير وراء بعض، ودايمًا، دايمًا يعني حاول تحط الجدول كده بداية الأسبوع، أنت هتعمل إيه، إيه النشاط اللي أ حط حتى ولو نشاط واحد تشتغل تعمله يكون هواية ليك تحمي وقتك بيه أو تخلّي حاسس بنَفْسك إن أنت بتدَخل نشاط على روحك، الحاجات دي كلّها هتفرِق معاك يعني، آآ، تفتكر لو حاولت إن أنت تعملها وتِقحم هواياتك خلال يومك، تقدر تعمل حاجة زي دي و و وتعرف توازن الموضوع، والّا حاسس إن ده مش حَلّ كويس؟
فعلًا. إمم. إمم. والله هو كلام كلام ج يعني كلامِك حلو أوي، وكلامِك فعلا آآ يعني له معنى، لإن فعلًا أنا لمّا بارتاح ويعني باجي مثلًا في يوم كده واهدا، وامارس هواياتي زي ما بتقولي وارتاح واهتماماتي الشخصية، باحس وقتها إن أنا ب الحاجة اللي بعدها باعملها باعملها بطاقة طاقتي، يعني باعملها ب بحُب كده ب باعملها بإتقان، لإن أنا باحس إن طاقتي رِجعِت لي تاني، زي إيه زي زي ما بيقولوا كده ب كإني عملت استشفا، فدي فعلًا عندِك حق فيها، لكن المشكلة برضه إن أنا ما باقدرش إن أنا أعمل كده، يعني ما باقدرش إن أنا احط أولويات، ما باقدرش إن أنا مثلًا أنظّم الدنيا ديّة شوية، آآ يعني بابقى يعني باحس إن كلّه بيتحط في نفْس اليوم، لو مثلًا في حاجة إن أنا مثًلًا أعرف إن أنا أعمل أولويات أعرف كده، هيبقى كويس أوي بس يا ريت ما باقدرش أعمل النقطة دي.
يعني أنا مقدّرة طبعًا إن أنتَ ما بتقدرش، وإن أكيد مشغولياتك كتير، وإن أنت الحاجات اللي عليك سواء شغل أو الواجبات الأسرية واليومية، آآ حاجات كتير جدًا، طيب قُل لي، أنتَ عندك إجازات آخر الأسبوع؟
آه، أنا بقى عندي من الشغل باخد يومين أجازة، اللي هو بيبقى الجمعة والسبت ما باروحش الشغل خالص. فبيبقى عندي شوية وقت فراغ بقى إيه، اللي هو وقت الشغل ده كلّه اللي باروح فيه.
طيب أنت ممكن تعتمد مثلًا على وقت أجازاتك اللي هو آآ، اليومين اللي أنت بتاخدهم أجازة تحط لنَفسك مثلًا يوم كامل، تقول أنا هاعمل فيه الحاجات اللي تخصّني، سواء مثلًا عايز تخرج مع أصحابك، عايز تروح الgym، آآ، تعمل هواية مخصّصة آآ، بلاش تقف قدام ال يعني تتفرّج على التليفزيون من غير ما تكون وراك أي حاجة، وتفهّم البيت والناس اللي حواليك إن أنا عندي يومين أجازة، خدوا يوم منهم، اطلبوا منّي اللي أنتم عايزينه، والي واليوم التاني سيبوه لي تمامًا، بحيث إن أنا محتاج تجدد طاقتك، محتاج تعمل الحاجات اللي نِفسك فيها ما بتقدرش تعملها طول الأسبوع، فبالتالي لمّا تلاقي نَفسك عملت كده، وشدّيت الفيشة يوم وابتديت تعمل كلّ اللي بتحبه، هاترجع تاني بكُلّ نشاط وحيوية ومش هاتلاقي نَفسك متضايق.
أها. إمم، تصدّقي دي فكرة عظيمة أوي! فعلًا والله ده أنا لو مثلًا حاولت في الأسبوع زي ما أنتِ بتقولي كده مثلًا، إن أنا ال الحاجات ال المهمات اللي أنا أقدر مثلًا أأجلها في يوم آآ، اللي هو يوم من أيام الأجازة ده، اللي هو شغل البيت وكده، بحيث إن أنا أعملها كلّها في مَرّة واحدة، في يوم واحد وخلاص، الحاجات اللي ينفع تتأجل هيبقى كده أنا سهّلت على نَفسي اليوم، يعني فضّيت شوية من المشاوير وغطّيت لنَفسي في أيام الشغل، وبعد كده إيه خلّيت عملتها كده في يوم واحد من الأجازة، واليوم التاني بقى إيه، يبقى free بالنسبة لي زي ما بتقولي بقى أمارس هواياتي، أتفرج على التلفزيون، أخرج مع صحابي، نلعب كورة، أعمل الاهتمامات الشخصية دي كلّها، ففعلًا والله ده حلّ جميل أوي، يعني يكاد يكون مثالي فعلًا، وقتها كده هاحس إن يوم ال والعمل كده بقى هادي شوية، أقل أقل زحمة وأقل إيه، دوشة وضغوط، هاحس إن الدنيا منظَمة شوية، ويبقى كده فعلًا قدرت إن أنا أعمل أولويات لشغلي والتزاماتي، وخدت برضو وقت راحتي زي ما بتقولي، يعني فعلًا والله ده حلّ جميل.
بالضبط. وهاتلاقي وهاتلاقي نَفسك كمان طول الأسبوع بتشتغل على أمل إن أنت عايز توصل ليوم ويوم الأجازة اللي أنت حاطّه لنَفسك. هت كُلّ ما طاقتك تخلص هتقول لأ، ده أنا هاشحن طاقتي تاني، هاعمل كُلّ اللي نِفسي فيه في يوم الأجازة، فتلاقي نَفسك بتشتغل ومستني توصل ليوم الأجازة ده بكُلّ سهولة، والموضوع هيفرق معاك في حياتك كتير.
والله عندِك حقّ فعلًا، أنتِ عندِك حقّ فعلًا في النقطة ديًّا، وأنا الصراحة عجبتني فعلًا فكرتِك ديًّا، وهابدأ إن أنا أطبقها على طول من الأسبوع الجاي، إن أنا هاعم هانظم كُلّ حاجة، وأحط مثلًا يوم يبقى للشغل آآ، أأجل ليه الحاجات اللي تنفع تتأجل، أخلّصها في يوم من اليوم الأجازة، واليوم التاني يبقى free بالنسبة لي فعلًا. دي فكرة جميلة، يعني أشكرِك كتير عليها لأني فعلًا حسّيت إني ارتحت كده لمّا اتكلمت معاكِ، وبأفكارِك ديًّا حسّيت إن أنا هاقدر إن أنا أنظم واعمل آآ، موازنة فعلًا بين الالتزامات والاهتمامات الشخصية ليّا، فشكرًا كتير أوي ليكِ.
أنا تحت أمرك في أي وقت.